Oo, oo. Kami naman gumagastos lang usually mga ano na siguro 'pag mga Christmas, ganyan. Oo. Oo, yan. <chuckles>
Oh, yun wala, eh, hindi talaga maiwasan yan, eh. Kahit kami rin eh, parang, ah, minsan parang lalo na 'pagka gipit parang gusto mo na lang magtago, eh, 'no? Kasi syempre, eh, pagka nakikita mo yung kamag-anak mo manghihingi yan ng regalo, ganyan, eh, wala ganon talaga sa Pilipino. Tsaka ano pala, ah, siguro maganda ring gawin, eh, 'pagka talagang hindi kinakaya ng sahod yung pag-iipon, eh, maghanap siguro ng extra income o kaya ng mga oo, ng mga raket di ba? Eh, ang, ah, sa'min, ah ah, kaming kasing mag-asawa may raket din kami. Talagang ang laki din nung tulong nung naitutulong, kumbaga yung naipapasok na pera ng, ah, extra in ah, extra income namin, eh oo, um, kasi siyempre yung sahod talagang yun lang talaga yung bina-budget, eh, minsan nasho-short pa. Kumbaga, ah, talagang nabubunuan nung extra income namin yung mga short na yun, eh, ayos din talaga.
<chuckles> Oo. Oo. Oo. Extra, totoo. Totoo yan, oo. Mm, mm. Mm. Oo. Oo, mga side hustles, mm. Mm, mm, totoo. Mm, oo. Maganda yung nagtutulungan talaga kayong mag-asawa. Oo. Oo.
Oo, naman 'no, so, na eh, siyempre. Alam mo sa totoo nga lang, eh, hindi kung ako lang hindi ako marunong mag-budget, eh. Paha 'pag ako humawak ng pera ko parang 'di ko alam na magkano na ba utang sa credit card, ganyan Magkano ba 'yong babayaran sa kuryente, eh, talagang pagkadating talaga sa finances, eh, pinaubaya ko na sa asawa ko para hindi ko na rin iisipin, 'di ba?
M <chuckles> Ho Ha Oo. Diyan magaling yung mga babae, pagdating sa pagba-budget.
Oo, oo. Kaya nga, eh. Di ba, minsan natin niloloko yung mga kalalakihan na diretso sa asawa yung sahod, ganyan. Eh, para sa'kin okey lang naman yun, eh, kasi sa'kin naman hindi rin talaga ako marunong mag-budget, eh. Kumbaga walang mangyayari 'pagka ako ma nag-handle nung, ah, pera ko. Eh, masaya naman kami, ayos naman, nabubuhay naman yung pamilya namin, so wala akong reklamo, di ba? <chuckles>
Oo, magandang Oo, oo. Oo. Mm. Mm, totoo. Mm. Oo. Oo, tsaka kung may kailangan ka pwede ka namang humingi sa kanya. Oo, ta's Hmm.
Oo, yo 'yon nga. Ah, puwede ka naman mag-request, eh, kaya an ano o unless naman may tinatago ka na ma gusto mong ano, eh 'di ba? Hindi mo naman siguro magiging isyu 'yong pera.
Mm, hmm. Oo. So, anong maipapayo mo sa mga taong nahihirapang mag-ipon para sa kanilang emergency fund, sa tingin mo?

Sa akin kasi kapag, hmm, 'pag may ano na, 'pag may allowance na na nam nabibigay sa akin, ano na, nagtatabi na ako para sa groceries. Tapos ku as much as possible 'yong budget nando'n lang talaga every 2 weeks. Kung anong matitira do'n pero ang sabi na 20% dapat is i-save mo na. Sa'kin hindi. Kung ano kasi inuuna ko 'yong pagkain, importante 'yong pagkain. Mostly sa groceries ko pagkain lang naman. So, 'yong budget ko do'n, every 2 weeks nakap ano na, naka-reserve na do'n. Kung anong matitira 'yon na ise-save ko. 'Yon. 'Yon ay pang emergency f fund ko na 'yon. Oh.
Oo. Hmm. Mm. Hmm. Oo, <chuckles> hanggang Ah, oo, oo naman. Oo naman. Eh, 'yong <laughs> oo nga. Mm. Oo. Oo, okey, okey. Emergency pa, 'no. Oo, 'tsaka 'yong sinasabi naman nilang 20% sa totoong buhay hindi naman talaga masusunod 'yon, eh, 'no. <chuckles> Iba-iba naman 'yong sitwasyon natin, 'di ba? Eh, paano 'pag ka minsan gipit, 'di ba? Eh, talagang kailangan mong maging flexible, eh, 'no? Mm. Ah, oo, eh, sa akin naman ganyan din talaga 'yong ano, 'yong kumbaga 'yong mindset ko 'no, kahit na dati maliit lang 'yong sahod. Eh, talagang nagtatabi ako kahit na ₱50 man 'yan sa para lang sa savings. Ang para sa 'kin naman ang importante, eh, consistent ka lang naghuhulog. Ah, whether, ah, gipit ka o kaya nakakaluwag-luwag ka, eh, para sa'kin basta mayro'n na dapat laging may hulog. Kasi siyempre pagkadating ng panahon magugulat ka na lang kung consistent ka, ah. Ah, magugulat ka na lang na ang laki na pala no'ng naiipon mo oo, eh, siyempre kung minsan kung pinapagpaliban mo 'yong hulog, 'di ba? Eh, hindi naman gano'n kalaki 'yong maiipon mo, 'di ba? Mm.
Hindi masusunod, 'yon. <laughs> Oo. Oo, totoo. Mahirap. Hmm. Mm. Mm, totoo. Mm. Mm, mm. Basta mayro'n. Oo, totoo. Mm. Malaki na. Oo, totoo. Hmm, mm. Tsaka malaking bagay din 'yong pagtitipid, i-schedule 'yong paglabas. Tapos kung anong anong bibilhin na na kumbaga 'yong ano lang, needs lang. Saka na 'yong wants. <chuckles> Oo, oo, oo.
Ay, oo, ta tama. Oo, oo. Kaya nga. <chuckles> 'Yong mga luho, 'no? Eh, kasi kung iisipin mo naman talaga sa pagdating sa pagba-budget, eh, saan ka naman ba talaga mag-a-adjust? Siyempre sa mga luho naman talaga hindi ka naman puwedeng hindi mo naman puwedeng i-adjust 'yong mga fix na gastusin kagaya ng kuryente, ng tubig, 'di ba, no'ng no'ng upa kung nangungupahan. Eh, 'yong mga 'yan kahit na sabihin mong umangat o kaya bumaba 'yong gastos parang may range lang naman, eh, 'di ba? Hindi naman gano'ng sobrang laki 'yong difference.
Oo, talaga. Mm, hmm. Oo, oo. Totoo. Mm, mm.

Oo. Totoo lalo na 'pag pinabayaan mo muna maganda 'pag sa katawan talaga kapag mayro'n kang nararamdaman kung puwede lang may pera ka ipa-check up mo kaagad kaysa lumala.
Ah, o Mhm. Kaya nga eh, eh oo, eh, siyempre ang epekto ng ganyan yung mga pinag-papaliban yung mga kalusugan mas malaking gastos pagka-bigla mong nalaman 'di ba?
'Ko ang hirap. Mm, mm. So ano ang palagay mo, anong nakaka-apekto nito sa mentality nung tao na mayrong emergency kaso walang natatabing emergency fund?